À, bạn ơi, thì nếu phải chọn giữa theo đuổi đam mê và một công việc ổn định á, thì bạn sẽ nghiêng về bên nào hơn nè?
À, với mình á thì chắc chắn là chắc có thể là mình sẽ chọn 100% là mình sẽ chọn là đam mê rồi, tại vì đối với bản thân mình á thì khi mà mình đã có một cái đam mê với một cái ngành nghề nào đó rồi á thì nó sẽ là cái bước đầu tiên để mà giúp cho mình, à, có được cái động lực để mà cố gắng theo cái đuổi cái nghề nghiệp đó, đúng hông nè? Thì, à, như, ơ, kiểu cơ bản như bản thân mình thôi, thì ngày trước á lúc mà mình học á thì, à, ba mẹ mình cũng như gia gia đình mình á thì đều hướng mình là, ờ, trở thành giáo viên, và thực sự là lúc còn bé là cũng có lúc mình là mình muốn làm giáo viên đó chứ. Nhưng mà, ừm, sau này khi lớn lên mà khi mà mình bước vào cái bậc, ừm, trung học cơ sở, thì nó cũng chính là cái thời điểm mà công nghệ thông tin cũng như là, ừm, cái ngành công nghệ máy tính nó phát triển. Thì đó nó cũng chính là một cái bước ngoặt là để cho mình, à, khám phá thêm một căn bản ngành nghề mới. Và cũng chính vì, à, cũng chính vì cái đam mê với máy tính nè, cũng như là những cái phần mềm này nọ á, thì cũng chính từ đó thì nó đi liền với mình và nó là một phần giúp cho mình giữ được cái động lực đi theo đuổi cái nghề nghiệp hiện tại của mình đó.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Nghe hợp lý á. Ừm. Ừm. Ừm. <chuckles> À. Ừm. Ừm. Ừm, đúng đó nè. Ừm. Ừm. Mình mình cũng hiểu. Ừm. Ừm. Ừm. Wow! Wow! Thì ra là, kiểu như, đam mê đam mê về công nghệ thông tin nè thì nó, à, làm cho bạn là lựa chọn hơn so với công công việc ổn định là làm giáo viên do do ba mẹ bạn hướng, đúng hông? Ừm, ừm. Thì kiểu kiểu như là bạn có thể, ơ, ờ, cho chia sẻ cho mình là, kiểu như, cái thời điểm đầu tiên nào mà khiến bạn bắt đầu nghĩ tới cái đam mê này hông?
Ừm. Đúng rồi. Thì, ờ, thực tế á là khi mà học khoảng chừng gần cuối năm 12 á, thì lúc đó thì đa phần là học sinh trung học phổ thông sẽ được cái, gọi là, định hướng nghề nghiệp rồi. Ừm, thì thời điểm đó thì bản thân mình cũng như là các bạn học sinh khác đồng trang lứa thôi, thì cũng sẽ được thầy cô cũng như là, ờ, gia đình là định hướng cho mình một cái mảng ngành nghề sao cho nó phù hợp với, ờ, cái năng lực học tập nè, cũng như là cái hoàn cảnh gia đình chẳng hạn, đúng hông? Thì, à, mình á thì, ờ, mình ngày xưa á thì mẹ ba mẹ mình thì cũng muốn, kiểu như là, mình sẽ làm những cái công việc mà nó liên quan tới văn phòng, để thứ nhất á, ờ, là nó sẽ nhẹ nhàng về cái, kiểu là, ờ, không phải là phải làm nặng, cũng không phải vất vả khi mà phải ở ngoài trời ngoài nắng chẳng hạn. Thì, ờm, mẹ mình thì, kiểu như là, cũng muốn là, kiểu như, làm văn phòng này nọ các kiểu, nhưng mà bản thân mình á thì, à, mình là một cái người thì, ờ, nói thứ nhất á là có cái đam mê từ về máy tính là từ nhỏ nè. Và thứ hai á là, ừm, ừm, thực sự mà nói là mình lại là một cái người là vừa đam mê nghệ thuật, cũng làm, ừ, lại là một cái người mà đam mê du lịch nữa, đam mê di chuyển nữa. Đấy, nên là đúng là ngày xưa khi sau khi mà học hết cấp 3 á thì mình bắt đầu là mình học vào mình đăng ký vào cái ngành cũng là công nghệ thông tin. Và sau này khi mà ra trường rồi á thì mình bắt đầu cái công việc đầu tiên của mình, cũng là làm việc với máy tính là làm bên cái mảng design đồ hoạ đó, thiết kế đồ hoạ ấy. Thì, ờ, thì cái khoảng thời gian đầu khi mà làm việc được một năm mấy á thì thực sự là lúc đó là mọi thứ nó đang cứ đều đều, đều đều, đều đều, thì cứ sáng thức dậy đi làm.
Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, hợp lý mà. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À, mình hiểu rồi. Ừm. Ừm. Ừm, chắc hẳn là bạn cũng hông có dễ dàng gì khi mà mình, à, bắt đầu mà mình chuyển chuyển ngành, đúng hông? Mình h theo đuổi cái công công nghệ thông tin mà mình thích từ nhỏ đến lớn thì mình nghĩ là đó là đam mê của mình á, thì mình có thể, ơ, có được cái động lực to lớn nếu mà mình theo đuổi. À, mà bạn, à, có nghĩ là mình cái nghề này nó sẽ ổn định với bạn lâu dài hay không?
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Đó. Thực tế thì với mình, cái, hiện tại cái công việc của mình đang làm là cái công việc chính của mình là liên quan tới cái mảng design, là cái công việc chính hiện tại của mình. Còn những cái công việc mà những cái job mà part-time và mình có những cái job phụ của mình á, là nó cũng liên quan tới cái mảng công nghệ thông tin. Th kiểu như là, ừm, thứ nhất á, là chắc có thể là một phần là do cái bản tính của mình, đúng là mình thích đi đây đi đó thật, nhưng mà mình, ừm, thích là đi với mình, một mình mình, hoặc là mình đi với những cái người mà, kiểu như, người bạn thân tín với mình thôi, chứ cũng không phải là, kiểu như là, đi đông người. Đấy, nên là cái công việc này thì thứ nhất là nó gần như nó phù hợp với cái, ờm, cái tính cách của mình nè, rồi cái, ơ, cái lối sống của mình nữa. Và thứ hai nữa là cái, gọi là, ừm, cái lợi cái thu nhập á, cái thu nhập từ cái ngành nghề này nó mang lại cho mình thì nó nói thẳng ra là nó cũng sẽ tương đối ổn định so với những cái mảng ngành nghề khác, đó.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, cũng dễ hiểu ha. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, thì thì công nghệ thông tin là một ngành đang đang hot á, cho nên là nó có cái mức lương cao hơn so với các ngành nghề khác. Thì, ờ, ừm, bạn có nghĩ là cái cái cái con đường ổn định của bạn á thì bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn so với những người mà theo đuổi đam mê hông?
Ừm. Đúng rồi đó. Ừm. Thực sự mà nói á thì nếu như mà nói được cái công việc ổn định, có cái nguồn thu nhập ổn định và cái người mà làm việc vì đam mê, theo cái đam mê, theo đuổi cái đam mê của họ, thì, à, ừm đơn cử như bản thân mình thôi, thì mình nhớ cách đây khoảng 3 năm. Thì, à, thời điểm đó là mình đang làm một sale, ơ, thị trường cho cái mảng bên mảng mỹ phẩm với là dược liệu tóc ấy. Thì thực sự mà về nói về cái mức lương lúc đó thì, à, à, mình có đủ để mình chi tiêu những cái khoản cá nhân và mình có một chút ít dư giả vào cuối tháng. Thì thật sự là đúng là là một cái công việc ổn định á thì sẽ cái nguồn thu nhập nó luôn luôn đều đặn. Nhưng mà mình á thì vốn là một người cũng, nói thật là, cũng ít nhiều là cũng, ờ, thích khám phá cũng như là thích những cái gì đó nó ít nhiều nó mạo hiểm. Và thì cái lần đó thì mình cũng quyết định là nghỉ công việc đó và mình trở về mình làm, à, freelancer với những cái đối tác ở nước ngoài. Thì, ờ, khoảng thời gian đầu thì mình đầu tư vào máy móc cũng như là trang thiết bị cũng như là những cái phần mềm á thì trên dưới nó cũng khoảng chừng, à, 15.000.000. Đó là cái con số tiền đầu tiên mà mình bỏ ra để mình m mua máy móc cũng như thiết bị. Thì, à, mình nhớ là, à, sau, a, hơn 1 tháng mình làm việc thì cái khoản tiền đầu tiên mình nhận về là nó gần 50.000.000. Là có nghĩa là nó gấp, ờ, nó gấp 3 cái số lần, à, số tiền mình mình mình đã bỏ ra mình đầu tư. Thì cái lúc đó thì thật sự là mình mới mới mới hiểu ra một vấn đề đó là khi mà cái đam mê nó đủ lớn và cái đam mê nó nó dẫn mình đến cái con đường mà nó phù hợp á, thì thành công nó sẽ đến rất là nhanh. Và đó thì cũng ch chính là cái cách để mình có thể là sớm bức phá được ra khỏi cái vùng an toàn, cái vùng đệm an toàn của bản thân mình. Đó.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, nghe Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Nghe nghe bạn nói thì, kiểu như, ờ, bạn nói rất là thực tế luôn á, tại vì d ờ, để mà, ờ, mình cân bằng giữa đam mê với lại việc làm ổn định thì nó cũng khó lắm, mà cái đam mê này của bạn á thì còn tạo ra thu nhập ổn định cho bạn nữa thì quá là tốt luôn. À, thì, à, bạn ơi, ờ, thì bạn, ừm, bạn cảm thấy như thế nào mà, ờ, mà nếu mà trong trường hợp bạn bắt buộc phải chọn một bên thôi á thì bạn bạn sẽ chọn cái gì luôn?
Ừm. Thực tế thì, ờ, ừm, nếu như mà khoảng chừng 10 năm về trước thì chắc có lẽ là thời điểm đó mình sẽ phải đắn đo, thực tế là thời điểm đó mình phải đắn đo. Vì cái thời điểm đó đối với mình đam mê nó chưa chắc là đã mang lại lại kinh tế. Còn bây giờ thì chắc chắn là mình mình sẽ mình sẽ chọn vẫn sẽ lựa chọn là mình sẽ làm những cái công việc mà nó liên quan đến cái đam mê của mình. Tại thực sự mà nói á thì, ờ, với nhiều người á thì mình cũng đã gặp phải những cái trường hợp nó như thế này, có nghĩa là cũng sẽ có một số bạn á, ờ, làm ví dụ đang làm một cái công việc ổn định đi, rồi sau khi mà gặp mà xem gặp hay là biết những cái người mà họ thành công khi mà họ theo đuổi cái đam mê của mình á. Thì họ cũng, kiểu như là, họ muốn học, ờ, họ cũng muốn làm theo, nhưng mà thực sự mà nói khi mà họ không có một cái chân bị rõ ràng, có nghĩa là họ sẽ không có một cái lượng quỹ, ừm, tiền quỹ dự phòng. Có nghĩa là cái quỹ dự phòng ở đây là trong cái trường hợp khi mà mình làm việc theo cái đam mê đó thì những cái tháng đầu tiên có thể là mình sẽ không có thu nhập hoặc là cái thu nhập nó sẽ không có đủ. Đó, thì mình phải chuẩn bị một cái lượng kinh tế, một cái lượng tài chính nó đủ để mà có thể là nuôi sống cũng như là duy trì cái cuộc sống của mình trong khoảng thời gian đó. Và thứ hai á là phải xem là thực sự là bản thân mình có cái đam mê với nó nó hông hay không, đó là một cái vấn đề chính đó, thì mình cũng gặp là rất nhiều bạn. Đấy, thì có rất là nhiều cái trường hợp cũng như là, ờ, ch chỉ, kiểu như là, thích nhất thời thì nghĩ lại nghĩ đó là đam mê, và bắt đầu là, ờ, ừm, cứ như vậy và bắt đầu là cứ theo cái cái công việc đó nhưng mà không có những cái định hướng rõ ràng, và cuối cùng á thì cái kết quả nó lại không được như mong muốn. Thì đâm ra là sẽ có nhiều người sẽ nói là, ừ, biết vậy thì ngày xưa mình the mình vẫn làm việc ổn định thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, thì đó cũng chính là cái lý do mà có những cái so sánh giữa cái việc là làm việc theo đam mê và làm việc với cái mức lương ổn định thì cái nào nó sẽ tốt hơn. Thì đó chính là cái lý do mà có câu hỏi đó.
Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Đúng rồi, đúng là đúng không là dễ dàng. Ừm. Ờ, thì họ lại thấy tiếc, đúng hông? Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, bạn nói đúng rồi đó. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đó là một yếu tố xác định. Ừm. Ừm. Đúng rồi, công nhận là vậy á. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi nghe đúng là thật là thật là hợp lý luôn á, tại vì, ờ, theo như mình cũng hiểu á là mình nếu mà mình muốn theo đuổi đam mê mà một cách lâu dài luôn nè thì là mình phải chuẩn bị một cái tài chính và cái, ờ, sự chuẩn bị về kiến thức về để thôi theo đuổi đam mê đó thì mình mới, ờ, làm được cái cái, ờ, lâu dài, dài hạn luôn. À, ừm. Ừm, ừm. Ờ, ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Nói thực thực tế mà nói á thì, à, nếu như mà nói ở Việt Nam mình đi, nói về cái bối cảnh của Việt Nam chúng ta đi, thì thực sự là, ừm, chắc có thể thì những cái bậc mà phụ huynh cha mẹ từ cái khoảng, ơ, 9X rồi, à, về sau này á, hoặc là 8X mà đời cuối á, thì có thể là cái suy nghĩ cũng như cái góc nhìn của họ có thể sẽ thoáng hơn. Còn với những cái tầng lớp, ưm, phía trước á, những cái cái cái thế hệ trước á, thì khi mà con mình đang ví dụ như đang làm công việc ở trong văn phòng đi, lương thu nhập cố định vẫn ổn định, mà lại chọn là, ừ, cái kiểu là về nói với gia đình là, ừ, con bây giờ con muốn nghỉ việc và con muốn theo đuổi đam mê của con, làm thế này làm thế thế kia. Thì thực sự mà nói đấy nha.
Ừm. Ừm.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 Có thể dẫn đến cái sự không ủng hộ, đúng hông?
Đúng rồi, đúng rồi. Thực sự là thương ở đây á, thì với những cái người mà họ ở thế hệ trước, họ đã trải qua rất là nhiều khó ra khó khăn rồi, thì khi mà có một cái gì đó nó ổn định thì họ vẫn tin tưởng vào cái sự ổn định đó hơn, hơn là cái kiểu là đánh đổi bằng, à, những cái, g gọi là, cái cố định mình đang có, cái chắc chắn mình đang có bằng những cái thứ mà nó mông lung. Đấy, nên là đôi khi thì cái việc mà để mà, ừ, muốn cho ba mẹ, gia đình hay là người thân mình chấp nhận cái việc là mình từ bỏ công việc ổn định, mà mình theo đuổi được cái đam mê của bản thân mình, thì cái việc đầu ti
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Hợp lý á.
là mình phải, à, chứng minh cho gia đình người thân mình thấy là cái nguồn đam mê đó nó thực sự có thể là mang lại cho mình cái nguồn ổn định tài chính, và nó sẽ có thể là nó sẽ nó sẽ tốt hơn so với cả cái việc là cái công việc ổn định mình hiện tại. Thì nói chung là cái việc đầu tiên phải như vậy.
Ừm. Đúng rồi. Cái này mình đồng ý luôn đó. Ừm. Ừm. Nhưng mà bạn, nhưng mà bạn ơi, ờ, khi mà bạn nhắc về ổn định tài chính á, thì có khi nào mà bạn cảm thấy hối tiếc, ờ, khi mà cái công việc ổn định á thì nó sẽ đem lại cho mình là kiểu như, ơ, ờ, lương thưởng nè, bảo hiểm nè, thì, ờ, so với việc làm freelance á thì sẽ không có được cái phúc lợi đó. Thì bạn cảm thấy có hối hận và muốn quay lại cái công việc ổn định đó hông?
Ừm. Ừm, thực tế á thì cái câu hỏi như vậy thì mình cũng đã nghe khá là nhiều lần, và cũng nhiều nhiều bạn của mình trong cái cộng đồng của mình cũng nghe như vậy. Có nghĩa là ở đây thì mọi người vẫn sẽ thường là sao ta, là sẽ thường là so sánh là ví dụ như là bây giờ mình làm ở trong công ty đi, thì mình sẽ được những cái chế độ ví dụ như là bảo hiểm nè, rồi thưởng ngày lễ hay là, ơ, thưởng Tết hoặc là cái kiểu bảo hiểm xã hội hay là bảo hiểm thất nghiệp khi mà mình kết thúc công việc ở công ty. Đó, thì mọi người sẽ thường là, à, thấy cái số tiền khi mà mọi người lãnh một cái số tiền khá là lớn khi mà kết thúc hợp đồng chẳng nhiệm. Thì bản thân mình thì cũng đã từng trải qua những cái thời gian được tham gia cũng như là, ờ, hưởng những cái lợi ích từ những cái chế độ đó như vậy rồi. Nhưng mà bản thân mình á thì lại có một cái góc nhìn khác nó như thế này. Ví dụ như mà khi mà mình làm việc ở công ty với cái mức lương cố định là 10.000.000 một tháng đi, chẳng hạn như vậy, thì, ờ, một năm thì mình kiếm được 120.000.000, đúng hông? Và kể cả những cái khoản lương thưởng này cả các kiểu thì chắc có thể là một năm thì nó rơi vào tầm đâu một khoảng chừng 150.000.000. Nhưng mà thực tế thì có một điều nó như thế này, có nghĩa là với những cái người họ chấp nhận bán cái quỹ thời gian của mình nó cố định như vậy, thì họ mới nhận được cái, gọi là, cái phúc lợi như vậy, cái lợi ích như vậy. Còn với những cái người mà với cái, gọi là, ờ, cái tinh thần, giống như là cái, kiểu như là, cách sống, kiểu như là, cũng thoải mái như bản thân mình á, thì cái công việc, à, freelancer này á, đúng là nó sẽ không được hưởng những cái chế độ như vậy. Nhưng mà cái chế độ mà mình thích nhất và mình, ờ, thấy thoải mái nhất đó chính là mình tự chủ được cái công việc của mình, mình tự chủ được thời gian cho mình. Đấy, và
<chuckles> <chuckles> Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm.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 Ừm. Ừm, ừm. Hiểu. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, cái mà cách bạn nhìn nhận thì hay á, cách bạn nhìn nhận rất là hay luôn, nhưng mà, à, nghe xong thì rõ ràng là thấy không có đáp án đúng hay sai là mình, ờ, chọn đam mê hay là, à, công việc ổn định nè, ờ, thì chỉ có là phù hợp hay là không thôi. Ờ ừm, và mình cũng rất vui là, à, khi nghe được những cái chia sẻ của bạn ngày hôm nay nè, à, và cảm ơn bạn đã mang đến cái năng lượng tích cực cho buổi trò chuyện ngày hôm nay nha.
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Ờ, ô kê bạn. Thì thực tế á thì cái việc mà theo đuổi đam mê á, thì như nãy giờ mình đã nói đó, thì thực sự là nó sẽ không phải là lúc nào nó cũng màu hồng đâu, thì sẽ có những cái lúc nó sẽ có những cái áp lực nhất định. Vì, à, có nhiều người á thì sẽ gặp phải những cái thất bại cũng như là những cái rào cản nhất nhất định nữa. Nhưng mà nếu như mà khi mà mình đã có một cái đam mê cụ thể, một cái đam mê nhất định mà nó đủ lớn thì nó có thể là nó sẽ giúp cho mình vượt qua được những cái rào cản cũng như là nó sẽ giúp mình là mang lại được những cái lợi ích nó ngoài cái mong đợi của mình nữa cơ. Có người đam mê, ừm, kiếm được rất là nhiều tiền thì chắc bạn cũng biết rồi. Và lần nữa thì thôi mình cũng rất là cảm ơn bạn đã lắng nghe cái câu chuyện của mình ngày hôm nay nghe. Hy vọng là lần sau mình có thể là gặp bạn và trò chuyện tiếp nha.
Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. <chuckles> Hợp lý luôn á. Ừm. Ừm hứm. Ừm. À, rồi cảm ơn bạn nhiều nha. Bye bye.
OK, bye bye.